آآ، بُصّي، هو أ في في جانب منها آه محتاج شجاعة، محتاج شجاعة بقى إن أنت تاخد القرار، ومحتاج شجاعة إن أنت تواجه في ناس ما بتبقاش أصلًا عايزة أ بتخاف من الاجتماعيات وبتخاف على إن هي ما تعرفش تتعامل وكل الكلام ده، ف فدول بيبقوا محتاجين آه، قدر كبير من الشجاعة، ولكن مش الشجاعة برضو هي الشيء المهم، باحس إن الشيء ال المهم في الموضوع هو ال الالتزام، يعني آه، أنت ممكن يبقى شخص عنده شجاعة فياخد القرار، ولكن ما ي ما يعرفش يلتزم بيه فيفشل فبس باحس إن اللتزام أهَم.
امم. أكيد. آه، آه. بالضبط. بالضبط. إمم. أيوه، أومال إيه؟ الالتزام، الالتزام. آه. يعني أت من خلال برضو تجربتك أنت آآ، يعني أنت أكيد اتعلمت إن آمم، التجربة لو أنت ما كنتش خُضتها كانت هتضيّع عليك فرصة.
بالضبط، وها ها أصلًا مش هتعرّفني أنا عايز إيه، أنا أنا باقول لِك حبيت المجال جدًا، ولمّا اشتغلت مثلًا في المجال بتاعي اللي هو الهندسة لقيت إن أنا مش حابه، طب أنا لو ما كنتش خُضت التجربة دي ودخلت الم هندسة ولقيت إن أنا مش حاببها كنت هاعمل إيه؟
صح كده؟ آه. أيوه بالضبط، آه، دي دي نقطة دي ن فعلًا نقطة مهمة جدًا، جدًا، إن التجربة دي خلّيتك تعرف نفسك أكتر.
بالضبط. بالضبط.
إمم. إمم، إمم.
فكنت حاسس إن أنا ه يعني لو ما خُضتهاش، وجيت في نفس الوقت بقى ما ما حبيتش المجال اللي أنا فيه، كان هيبقى حاجة من الإتنين يا إمّا هافضل شغال في مجال أنا مش حابه و وحاسس إن أنا ما بانتميش ليه، يا إمّا هاسيبه و و واضيع بقى، أفضل تايه مش عارف هاعمل إيه.
آه. اهم، بالضبط. صح كده تمام، هي أهّلتك لحاجة أ يعني أنت ما كنتش ما ما متوقعها خالص يعني.
بالضبط. ف
آآ، يعني بتحس برضه إن تجربة ال أي حاجة جديدة آآ، آآ، دايمًا بتبقى مهمة، والّا مش شرط اللي الإنسان يجرّب حاجة جديدة يعني؟
إمم. لأ، دايمًا، دايمًا، آآ، آآ، أي فرصة بتتفتح قدّامي التجربة أنا أنا باجرّبها، مام باحس آه باحس إن الموضوع ده مهم جدًا، جدًا، جدًا، يعني من أهَم الأشياء، لإن وخصوصًا بقى في في السن الصغيّر يعني في سن أنت آآ، آآ، الطلاب كمان يعني زي ما باقول لِك باقعُد اكلمهم في الموضوع ده كتير، إن أنت دلوقتي طالب فأنت ما عليكش إلتزامات، أنت مش مطالب آه، مش مطالب بقى إن أنت مثلًا تصرف على حد أو تصرف على نفسك حتى يعني آآ، أنت كده كده مسؤول لسه من باباك ومامتك، فجرّب جرّب حاجات كتيرة وافشل دلوقتي واتعلم ودوّر و و والموضوع هيبقى بالنسبة لك هتكتشف نفسك، وهتكتشف حاجات جديدة، أنت ما كنتش أصلًا تعرف إن هي موجودة.
إمم. بتترّب على طول، تخوض فيها على طول، آه. آه ي صح فعلًا. أيوه. إمم. ما فيش التزامات صح. إمم. أكيد طبعًا. إمم. أكيد، أكيد.